Bah j'essaye de le faire au maximum. Mais heu, mais vraiment, heu, ce que j'essaye de faire c'est, heu, des fois je me mets des des petits objectifs. Genre par exemple, heu, tenir, heu, 1 mois en faisant, heu, 100 pompes, tu sais? Je me mets, heu, ouais j ouais, 100 pompes, je me ouais 100 pompes jour. Je me dis ouais, ouais je l'ai je l'ai fait. Donc heu, des fois le matin, tu vois? Je peux, si pour me mettre en forme un peu, pour avoir une bonne énergie, je vais me claquer, heu, 60 pompes, heu tu vois? Je fais des séries de 30.
Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais, 100 pompes! Par jour? Tu fais les 100? Tu arrives à faire 100 pompes comme ça? Incroyable! Mmh mh. Mmh mh. Les séries de 30. Ah tu en fais quoi? Tu fais 2 séries quoi, 2 séries de 30?
Ouais. Ouais ça va assez vite, hein, franchement série de 30-3-3 séries, c'est terminé. Tu as fait les pratiquement 100 pompes, quoi.
Ouais, ouais, ouais, ça va vite. Ah nickel. Super!
Donc heu, ça va assez vite, après c'est sûr que quand tu arrêtes d'en faire de depuis un moment, donc quand tu vas reprendre ça ça va être dur. Mmh ouais. Ça va être dur mais il faut faut s'y remettre. Au début ça dure les 50 1ères et après tac, tu relances la machine.
La reprise est dure! Ça va être dur la reprise. Mmh mh.
Et tu es tu es je t'assure, juste tu tu mets des petits objectifs comme ça et après tu es super fier de toi. Alors que si tu te mets des des objectifs, heu, super durs comme, heu, qui sont trop décalés par rapport à ton tes habitudes de base. Ça ça va être à contre emploi, tu peux revenir en arrière en fait.
Mmh mh. Non, ouais je suis d'accord. Maintenant c'est je suis d'accord. Mmh mh. Heu, bah, ouais, ouais, je comprends. Ouais, après tu tu peux abandonner plus facilement aussi. Donc du mieux vaux se fixer des
Donc ouais je C'est ça, tu vois? Donc je me j m je me mets pas la pression, je me dis: «Vas-y, fais au moins 50- 50 pompes et tout», et après si j'ai l'énergie pour faire plus, j'en fais plus! Mais déjà, petits objectifs, tu arrives plus à les réaliser que si tu fais des trucs, heu, genre par exemple, heu, aller à la piscine et nager 1 heure, tu vois? Je suis jamais aller à la piscine de ma vie. Si je me mets un objectif comme ça heu, morning routine c'est sûr que je le ferai pas, quoi.
hein. C'est c'est déjà très bien. Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Mmh mh.